لأ، أنا عايز أقول لك الأوّل حتّة ال التكنولوجيا في التعليم نفسه بقى، في العملية التعليمية لسّه، آه، يعني عايز أبدأ بدي لأن هي دي نقطة مهمّة، التقييم سهل لأنّه بيبقى حاجة حاجة حاجة معروفة ونمطية معروفة يعني، أمّا التكنولوجيا في التعليم طبعًا التكنولوجيا موجودة بقوة في الت في العمليّة التعليمية، لأنها لأن التع الت العمليّة التعليمية دلوقتي ما بقتش ن ش بشكل نمطي لأ، بقت مُتعة، والطالب بيستمتع وهو ب وهو بيتعلِّم، فطبعًا دخلت، دلوقتي في سبورة ذكيّة، في سبورة تفاعلية، في دلوقتي عروض تقديمية زي الpresentation اللي بيقولوا عليها، إن أنت تعمل ال تعمل ال الحصّة الحصّة بتبقى كلّها تكنولوجيا، فيها جهاز كمبيوتر وفيها حاسب، والطالب بيتعامل معاه، وفيها سُبورة وفيها عروض- عروض لل لل للمادة نفسها بطريقة فيها ألوان وصوت وصورة المُحبّبة ل للطفل، أنا باتكلّم عن المرحلة بتاعتي، المرحلة الس السنية الصغيّرة، اللي إحنا بنستخدم فيها التكنولوجيا عشان نحولها نحولها لعملية مُتعة مش عمليّة صعبة على الطالب أو قاعد حاسس بملل وكده. فهي لأ موجودة، آه، أمّا بالنسبة بقي للتقييم، النقطة التانية اللي أنت أثرتها حتّة ال التقييم و و و و وال والتكنولوجيا طبعًا، دلوقتي الطالب بيبقى قاعد قدّام الكمبيوتر وبيمتحن، بدل امتحان الورقي العادي و ودرجته بياخدها في نفس اللحظة اللي هو بيعملها، آه، وده مجرّب في بعض الجامعات.
جميل آه، جميل، جميل. أيوه، جميل. آه، آه. آه. Powerpoint أو SlideShow أو أي حاجة. آه، أ ضِفت لهم ضِفت لهم مرح جامد جدًا. التجربة بقِت أحلى، آه. فورًا آه، يعني هل هي سهّلت، هي يعني كأنها سهّلت يعني ال القصّة دي يعني.